O que que você faz pra reduzir a correria matinal?
O que eu comecei a fazer, né, porque era uma loucura. Eu tava, assim, eu tava tirando os meus cabelos já, e não tinha parado pra pensar que uma pequena solução, assim, de mudar a hora de acordar, ajudaria em tanto! Mas assim
<laughs> Hum. Sei.
E nem é tanto. Olha só: só tô acordando meia hora antes.
Olha, aí já deu um super impacto, então?
Muito. Eu já posso tomar o café de casa com o garoto antes de levar ele pra escola, coisa que eu jamais podia antes.
Entendi, entendi.
Assim, mesmo se eu deixasse as coisas prontas já pra amanhã, deixar tudo pronto, a roupa, tudo, não sei, não dava tempo. A gente sempre estava correndo, ele sempre dizia: "Ai mamã, mamã" a tua frase é: <chuckles> "Não vamos chegar! Não vamos chegar! Corre!" Não, era: "Corre!". Sempre era corre, não chegamos. E aquele estresse, chegando sempre faltando aquele meio minuto. Assim mei fala assim: "Prepara, desce do carro que não dá nem pra parar".
Uhum. "Estamos atrasados". Sei, sei. Uhum. <laughs>
Uma brincadeira, né. Mas quase quase alguma vez, assim, parar na porta da escola e falar assim: "Desce! Corre!".
Sim. É. É ruim começar o dia já acelerado e se sentindo atrasado, né?
Por Horrível, horrível. Porque primeiro e eu me sentia uma mãe má mãe, né, que sempre, ali, correndo, sempre estressada, "A gente não vai chegar". Qualquer coisa que acontecia fora do contexto, eu já estava ali desesperada, né.
Uhum.
E, com meia hora antes, de repente, a gente começou a chegar Até hoje a gente chega com tempo no colégio.
Sei, dá tempo ainda de sentar um pouquinho antes de sair de casa.
A gente sim, eu tomo o meu café é verdade que eu tomo um café num Simples. Não é aquele café, aquela mesa cheia de coisa. É um café simples.
Não é um café da manhã continental. <laughs>
É exatamente. É um cafezinho, um pãozinho, um café preto que eu amo. E j e po e já. E o dele também é um café é um um café da manhã simples, porque ele gosta de uma taça com cereal, então não tem muita complicação. Mas antes eu não podia. Porque enquanto ele tomava o café dele, eu estava correndo como louca, né? Ah! E outro detalhe: eu saía sem tomar o café e quase, assim, sem pentear o cabelo, né? Aquela assim
Uhum. Certo. Uhum. Certo. <laughs>
Agora dá tempo enquanto ele está escovando os dentes, eu estou me arrumando. Ele termina, daí eu vou e escovo os meus dentes. Meia hora antes. Impressionante.
Pois é. Você me fez me lembrar uma época que eu trabalhava e estudava, ia pra faculdade, muito perto um do outro, né, então eu saía de manhã de casa e só voltava meia-noite. Eu saía, assim, 7h30 e só voltava meia-noite. E ao invés de eu acordar cedo, eu ia no carro tomando café da manhã, que era tipo, comendo uma maçã, fazendo a maquiagem <laughs> tudo junto, sabe, assim, enlouquecida? Mas aquela meia hora de sono pra mim era vital, assim, era tipo: "Pelo amor de Deus, eu preciso dessa meia horinha a mais".
Uhum. Uhum. Eu entendo. <laughs> Sim. Então, eu também. Nesse caso, eu também achava que era vital isso. Então eu não queria abrir mão, porque ao final sempre vou dormir tarde, não tem como. O certo seria dormir muito antes, mas não tem. Sempre a gente faz alguma coisa, vê alguma coisa e quando vê: <gasps> "São as 23h". <chuckles> Não.
Uhum. Sei. É, é. Você tem dificuldade de se desconectar?
Hum. Também, também. Porque, no final a gente quer fazer alguma coisa com o garoto, quer ver um fi um uma série.
Uhum.
Aí às vezes ele fala: "Ai, vamos jogar um pouquinho" daí aquele pouquinho, quando vê, tá jogando um montão com ele. <laughs> A Playstation.
Sim. Sim. Quando vê já passou do horário de ir pra cama e vai pra cama com a cabeça acelerada também, né.
A Exatamente. Então eu pensava: "Jamais que eu vou essa meia hora". Então, era aquela assim: "Se eu tenho que acordar às 8h30, eu sou capaz de colocar 8h35". Falar: "5 minutinhos mais". Não. Eu tenho que acordar às sete e Na verdade, às era 8h, né, que eu falava. Eu acordava às 8h e pra o menino tinha que entrar às 9h no colégio. Hoje eu acordo às 7h30, e às 9h ele já tá no colégio.
<laughs> Sei. Entendi. Olha
Então, essa meia hora, me transformou a vida, de uma maneira
Paz de espírito que você tem, né, acaba valendo a pena desse dessa meia horinha a mais que você podia estar na cama, mas aí você já começa o se estragando o seu dia, né.
Uhum. Nossa, porque se vai ter sim. Trânsito é uma coisa, assim, como a loteria, tu nunca sabe quando vai parar tudo, né? <chuckles> Tu nunca sabe quando vai ganhar. Então, era um estresse tremendo. E agora, não, a gente sai de casa tranquilo, chega, a gente coloca música. Eh, até foi engraçado, porque isso eu comecei tem um um ano e meio, não tem muito tempo que eu comecei. Aí, o outro dia eu falei: "Ai, corre que a gente vai chegar tarde". Ele falou: "Mamãe lembra quando você sempre dizia isso?".
É, é verdade. Uhum. Certo. <laughs> Agora vai dar tudo certo.
Eu falei, assim, eu falei: "É verdade. Agora a mamãe já não diz, né?". Ele falou: "Não". <chuckles> Tá le ele ele lembra. Ele falou: "Lembra quando você sempre dizia isso?".
Que ótimo. <laughs> E ele topou, numa boa, acordar meia hora mais cedo? Pra ele não foi complicado?
Sim, não. Pra ele não foi complicado, né? O o problema era eu. Pra ele ele sempre acorda bem. E e e o bom
<laughs> Sei.
disso porque transformou, assim, eu estava me tornando uma pessoa chata. Porque era como eu comecei o dia assim, eu terminava ele assim.
Uhum. Sim, eu tenho a impressão que primeiro: o mau humor é contagiante.
Uhum.
E segundo: se eu começo o meu dia já nessa nessa taquicardia porque não é só o lance de estar atrasado, o seu coração já está disparado; cada farol parece que é o fim do mundo. Se você esqueceu alguma coisa em casa é um é uma loucura, porque aí não dá tempo de voltar. Eu eu não gosto dessa sensação exatamente, eu não gosto dessa pressão de que 1 minuto faz toda a diferença na vida, sabe? Então eu entendo.
Uhum! <gasps> E sempre esquece. Não, e lo ta se você está começa assim, tranquila, tudo tudo sai claro que vai haver problemas, né? Eh, hum. Normal. Mas você já está tranquila, sabe? As outras vezes que eu chegava tarde com ele no colégio, algumas vezes a gente perdia então, ele podia entrar, mas daí ele podia entrar só às 10h. A gente tinha ficar lá 1 hora, então isso já essa hora perdida já ia chegar tarde em casa, tarde no trabalho, tarde em tudo então eram dias horríveis. Levamo levamos isso, 1 ano e meio, 1 ano mais porque já foi o curso passado e ele tá na metade desse curso, então S nunca mais ele entrou às 10h. <chuckles>
Uhum. Imprevistos, claro. Uhum. Sim. Certo. Hum. <chuckles>
Porque a gente nunca mais chegou tarde. Com meia hora, eh, e eu me sinto m melhor mãe também, né?
Sei. Que maravilha. Claro, claro. E no final das contas, tem muito a ver com a saúde mental da casa inteira, né. Porque aí dá tempo de primeiro que dá tempo de comer melhor, você não ter que engolir o seu café da manhã, que é uma coisa que já começa a te estressar logo na hora que você abrir o olho ali, né. E, segundo que provavelmente até o caminho que você enquanto você dirige pra levar ele pra escola ficou mais agradável agora, né.
Uhum. Uhum. Sim. Nossa so tudo, tudo, e, eu volto porque eu trabalho em casa, me dá tempo, me dá tempo de fazer outras coisas. Por exemplo, eu tenho que, até começar a trabalhar, eu tenho eu faço um ritual: colocar a lavadora, colocar a máquina de lavar louça. <chuckles> Passar, ó, em uma escovinha no na <chuckles> na casa, varrer um pouco. Eh, ordenar um pouquinho, né. Deixar pra arrumar as camas. Então, essas coisas eu faço tudo num tempo super tranquilo. Aí eu me arrumo, p coloco uma roupa, porque se eu sa se eu sair, assim, com moletom para levar ele, eu gosto de me arrumar para trabalhar em casa.
Uhum. Uhum. Aham. Sim. Claro. Ah, sim. Eu acho que também é uma coisa até para saúde mental da gente se sentir bem, se sentir que você está cuidando de você também, né, independente se está no escritório ou não.
Ai, sim. Sim, eu não normalmente não uso maquiagem, mas assim uma skincare, uma roupa gostosa, bonita, porque eu não saio quase pra tr eh, fora para trabalhar, então eu uso as minhas roupas, eu falo, não, como se eu estivesse indo pra um trabalho, eu vou mais ou menos arrumadinha, ou se tem que fazer até uma uma videoconferência, porque algumas vezes Ai Poucas, poucas são, mas eu não estou aquela assim que está de pijama na parte de baixo e arrumada na parte de cima. Não, eu estou arrumadinha. Eh, se eu tenho que ir em algum lugar eu já já estou um pouquinho mais arrumadinha, não é um arrumada, arrumada. Eu estou v vestida confortável, mas com uma roupinha gostosinha, sabe, e
Uhum. Certo. Uhum. Sim. <laughs> <laughs> Certo. <laughs> Está certo, é isso mesmo.
e tem um ritual, como um ritual mesmo.
É importante mesmo você ter esse momento pra cuidar de você, pra cuidar da sua casa, e tudo mais. Faz toda a diferença em como você, ah, já se coloca desde de manhã pra pra viver a sua vida, né?
Isso, semana passada, eh, o garoto torceu o pé. Então ele não foi pro colégio, ele ficou com dor, daí a gente acordou tarde, aí eu tinha que trabalhar. Aí eu fui trabalhar bagunçada, o cabelo todo Sim, me sentindo Eu falei: "Gente eu não consegui". Eu falei"".
Hum. Uhum. Já azedou o seu dia, né?
As exatamente. Olha como como é, a a coisas de ro de hábito, né?
É, com certeza. Com certeza.
Eu me sentia, falava: "Gente eu não tô". Como se estivesse assim: "Ah, trabalho, hum, ninguém tá me vendo, sem". Não, eu não conseguia. Falei: "Eu vou parar, e vou trabalhar um pouco até mais tarde, mas eu vou tomar um bom banho".
É. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, né? <laughs>
Exa Olha como é, né? Eu sa porque eu saí da rotina, né, ele não foi pro colégio nesse dia, e já a minha rotina já mudou. Uhum.
Tá. Já bagunçou toda. Mas me diz uma coisa: no geral, assim, na sua vida mesmo antes de ser mãe e tudo mais, você era uma pessoa que estava atrasada na correria de manhã sempre? Ou você conseguia ter uma rotina matinal mais tranquila? Quando era solteira ou quando, enfim, não tinha ainda, eh, filhos?
Eu sempre saí correndo. Porque eu sempre achava, assim: "Eu preciso desses minutinhos". Se eu tinha que acordar 7h, eu acordava 7h15. <laughs> Então eu sempre saía atrasada porque eu pensava que esses minutinhos eram necessários. Eu fui descobrir que, na verdade, você pode sobreviver com acordar 20 minutos antes, meia hora, tranquilamente, e ganha. Eu saí ganhando, mas eu desc demorei um pouco.
<laughs> Sim. Sei, sei. <laughs> Ah. É verdade. Sabe o que eu falo pra mim mesma nesses momentos? Eu falo: "O sono que você tá sentindo não vai ser 15 minutos que vai fazer diferença, então vamos".
Que? É! Só que e era difícil. Porque, e se no fim de semana eu não tinha que acordar, mas eu queria fazer alguma coisa, assim, pra mim. Aí eu me sabotava, né? Eu falava: "Não, só mais 15 minutos, só mais 20". E logo falava: "Nossa, já perdi a manhã, já não vai ser legal ir agora lá fazer aquele passeio". E o que que eu ganhei? Preguiça.
Uhum. Certo. Uhum. Sim, sim. <laughs> Estresse. Você tá plantando estresse pra colher estresse no final das contas, né?
Exatamente. Agora, olha, de maneira nenhuma. O despertador toca, não existe nem 5 minutos, nem nos finais de semana.
Sim. Sim. Isso é perfeito. <laughs>
Já é ele é um hábito, né? E se não, eu volto naquela correria de novo. <giggles> E não.
Com certeza. Um v um hábito saudável que agora vai ficar mais fácil de manter, tomara.
Sim, sim. Já já tá enraizado.
Sim. Que ótimo. <laughs>
<laughs> Esse eu n esse eu não eu não perco mais. Porque aprendi, aprendi.
Que bom. Aprendizado aprendizado guardado, né, esse? <laughs>
Exatamente.
Ai, olha, obrigada por dividir um pouquinho como você reduziu a sua correria matinal. E realmente, na minha opinião, é a forma mais efetiva também. Então, parabéns pela decisão e boa sorte por aí.
É, né. Ai, obrigada você por me escutar. Essas histórias loucas das minhas manhãs, e até mais.
<laughs> Até mais! Ttchau, tchau.